Okay, ich verstehe. Also, wenn ich dich richtig, äh, ja, verstanden habe, dann kriegst du so 'ne Art kurzen Motivationsschub, aber dann ist das wieder für längere Zeit quasi ausgesetzt, ne?
Mhm. Mhm. Ja, so so kann man das, äh, tatsächlich, äh, sagen, ja, und das bringt natürlich auch nichts. Also, wenn man mal kurz zwischendurch Sport macht d ich finde, da kann man's auch gleich lassen. Also, w was bringt das schon für 'n Körper? Natürlich fühle ich mich in den Mot in den Situationen gut und super motiviert. Vor allem auch kurz danach ist das Gefühl danach, so nach'm Joggen gehen oder so, wenn ich mich da mal wieder aufgerafft habe ist halt super und mit keinem andern zu vergleichen. Also, das ist schon was Schönes daran, aber wenn man's halt nicht aufrechterhält
Mhm. Ja, ne, klar.
warum dann erst überhaupt, äh, anfangen? Warum das dann eins, zwei dreimal machen? <chuckles> Ist halt manchmal so 'n bisschen meine Frage. Deshalb, äh, brauche ich irgendwas, das mich langfristig, äh, motiviert und mich auch dranbleiben lässt.

Ja, hi. Ähm, ich würde mir da, ja, gerne mal was von der Seele reden und vielleicht die s den ein oder anderen Tipp mit einholen denn, ähm, ich war eigentlich immer ein sehr, sehr sportlicher Mensch. Nur, äh, in letzter Zeit fällt's mir echt super super super superschwer, mich zu motivieren. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich bin auch momentan ziemlich im Stress, aber das ist vielleicht auch nur 'ne Ausrede, denn, ne, vor diesem Stress, äh, war das auch schon so, <chuckles> dass ich ähm, manchmal kann ich mich ganz gut motivieren, dann bin ich auch 'ne Weile dran und dann, ähm, ist sie aber wieder wieder komplett weg, diese Motivation und irgendwas blockiert mich total, ähm, mental und ich weiß halt ich weiß halt nicht so wirklich, was es ist. Ähm, und das ist es macht mich schon echt traurig, weil ich war einfach immer 'n sehr, sehr sportlicher Mensch und wenn ich mich jetzt so anschaue, denke ich mir: „Oh, hier könnte ich 'n bisschen definierter sein und da könnte ich wieder 'n bisschen definierter sein“, und im Allgemeinen meine Motivation einfach mal, ja
Mhm.
mehr, äh, irgendwie antreiben irgendwie. Aber ich weiß halt nicht so richtig, äh, wie ich da vorgehen soll.
Mhm. Ja, ich verstehe. Äh, ja, also, zuallererst möchte ich sagen, äh, großartig, dass du, ja, dich an mich gewandt hast und so offen darüber sprechen möchtest. Das ist ja schon mal 'n Riesenschritt und da hast du quasi schon die häl halbe Miete, ähm, gebucht damit und lass uns mal schauen, ne? Ähm, kannst du ungefähr eingrenzen, seit wann du ungefähr diese Blockaden und diesen Motivationsverlust spürst?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde sagen, seitdem ich von zu Hause weggegangen bin. Ähm, ich habe ja, ich bin mal hier, mal da auf der Welt und immer am Rumreisen und dann am Umziehen und so weiter und ich glaube, da fing das so circa an. Also, so bi mit 19 bin ich von zu Hause weggegangen und davor war ich immer super super supermotiviert. Also, auch hier zu Hause, ich habe immer meine Workouts gemacht, und, äh, immer alles Mögliche trainiert, was man trainieren kann, die Bauchmuskeln, die ja, den Po, die Arme, den Rücken. Ich war da immer richtig also, nicht unbedingt Fitnessstudio oder so, aber ich habe halt super supergern zu Hause gemacht oder ich bin sehr, sehr gern laufen gegangen. Und seitdem ich dann so bisschen von zu Hause weg bin und dieser Unialltag so 'n bisschen anfing und dieses Rastlose so einsetzte, da war das dann irgendwie so oder mir viel Gedanken gemacht habe über andere Sachen, dass der Sport gar nicht mehr so richtig reingepasst hat in meinem Kopf fast schon. Da fing das so irgendwie an, ja.
Mhm. Okay, ich verstehe. Ähm, und das ist schon mal, nehme ich an, paar Jahre her oder war das grad aktuell?